Para sakin talaga 'no.
Mhm.
Mas magandang hindi gamitin yung salitang "Move on ka na". What if, makinig ka nalang dun mismo sa tao kung ano man yung nararamdaman niya gusto niyang sabihin kasi in the first place alam niya na kung anong gagawin niya. Gusto niya na lang ng may makikinig sa kanya, kasi may gusto siya na mapagsabihan, eh, na ma-share kung ano man yung kinikimkim niya. So, mas much better talaga na mas nakikinig ka kaysa dun sa naka-focus ka na bigyan agad siya ng solusyon.
Ayun, tama. Kaya nga. Mhm. Totoo yan. Yan, oo. Tama, tama. Mhm. Oh, yun tama. Kasi alam mo totoo yung sinabi mo, kasi kagaya ko, 'di ba, siguro nararamdaman mo 'to. Hindi naman porke nagsasabi tayo dun sa tao nanghihingi na tayo ng payo, 'di ba? Kadalasan or madalas ang gusto lang namin natin ay yung talagang may taos pusong makikinig at dadamay sa atin, yung parang, "Stay put ka lang diyan 'di mo naman kailangan magsalita hayaan mo lang akong mailabas lahat ng nararamdaman ko", 'di ba?
Mm. Mm, tama. Mm. Oo. Tama minsan nga may mga kaibigan tayong tumatabi satin, eh, tumatabi lang, eh, basta na appreciate ko yun tumatabi. Hindi kailangan na, alam mo yun, "Gawin mo 'to", "Gawin mo yan", "Dapat ganito", hindi naman ganun yun, eh.
Pagkatapos nun mm. Oo, kaya nga. Totoo, mm. Totoo oo, 'tsaka yung ano naman yung malasakit naman kung talagang ito'y bukal sa loob. Kadalasan yung malasakit hindi na kailangan ng salita, iparamdam mo na lang, 'di ba? Kasi parang, kung ang sinasalita mo sa pinaparamdam mo ay hindi nagkakatugma, parang ang peke pa rin, 'di ba? Pero kung wala kang sinasalita pero nararamdam dara nararamdaman nung tao yung talagang totoong malasakit mo mas parang nakakatulong ka dun sa tao.
Mm. Tama. Mm. Mm. Oo, kasi parang pag si pinagsama mo talaga yung salita at saka gawa andun yung part na mas malinaw siya 'no, kaysa sa kapag isa lang mal medyo malabo.
Mhm. Tama.